Talagang kahit, ah, mag-training ako diyan maghapon, willing ako. Oh, di ba? Kaya lang nga, 'yon yung oras do'n ako nasho-short talaga pero sa kumpiyansa awa pi pi naniniwala naman ako sa sarili ko na kapag inaral ko siya, matututunan ko siya, kailangan lang talaga yung magtuturo sa'kin mahaba ang pasensya. <laughs>
Mhm, okey. <chuckles> Yon lang 'no? Pero anyway, oo, pero anyway, ah, gets ko yung ano mo kasi sabi mo nga, 'di ba, kung halimbawa naman at sa kumpiyansa, 80% at kung talagang gusto mo puwede ka namang mag-take ng mga every necessary 'no, na mint para nang sa gano'n matuto ka kaya lang another factor is yung time and responsibility. So, siguro ang puwede ko pa rin ita ipayo sa 'yo huwag na 'yong confidence kasi nasa sa'yo na 'yon, ah, kumbaga na talagang dala mo na siya 'no. Siguro ang puwede ko pang ipayo sa'yo is, siguro puwede mong tukuyin alin ba yung talagang mas gusto mo, alin yung mas priority mo, at kung taga kung talagang kasi 'di ba, sabi mo baka naman mamaya mo, eh, na kumbaga parang naeengganyo ka lang kasi 'yon yung trend 'no, di ba? Oo, so tukuyin mo ano ba talagang gusto mo, and then i-prioritize mo at kung sa tingin mo ay talagang gusto mo siya at isabay sa mga ibang trabaho mo 'no, ta kasi talagang gusto mo gusto mo siya, sorry. So, siguro ang puwede mong gawin is sim magsimula ka sa pinakasimpleng trabaho ng VA as simple as data entry siguro. Kasi 'pag data entry gagayahin mo lang 'yon, encode ka lang ng encode, di ba? Entry enter ka lang nang enter ng data. No need to research, no need na mag-prepare something like that, so, 'yon siguro mag-start ka sa pinakamada opo, pa yung madali lang.
So 'yon lang talaga, oo. Yes. Oo, mm 'Yon, oo. Oo. Yes. Hmm. Yes, nakikita ko, oo, di ba? Oo. Ah sabagay, oo nga. Hmm. Hmm, okey. Oo nga. Mm. Simula ako sa maliit, 'no? Oo, oo para at least unti-untiin ko na lang 'no, para sabagay, oo 'yon siguro kahit nga high school alam ko nagagawa yung data entry. <laughs> so, o
Exactly. Totoo. Yes, oo at saka oo, mahahati mo do'n yung ano, yung iyong oras kasi mabilisan lang siya tapos ang ang kailangan lang naman skill diyan, eh, yung Excel 'no, sa spreadsheet lang naman 'yon. So, siguro 'yon, 'yon na lang siguro muna sa ngayon ang maipapayo ko sa'yo marami pa namang pagkakataon tayong magkausap. Pero for now no, nagpapasalamat ako sa oras na binigay mo para makapagbahagi at sa tiwalang oo, oo appreciate ko talaga salamat ng marami.
Mm. Hmm, mm. Naku, salamat din. Walang anuma ano ba ako na nga dapat magpasalamat <laughs> pero but anyway yung pakikinig mo sa akin, yung pagbibigay mo sa akin ng oras, eh, napakalaking bagay no'n. Salamat talaga sa'yo, ingat ka.